أنت هتتفاجئ إنه اللي يساعدني في مهارات البحث إيه، اللي باقول لك سِبته ده اللي هو مجال graphic design، لإن أنا في مجال graphic design هو اللي ساعدني إن أنا أتعلّم مهارات البحث إزاي، إن يحصل لي مشكلة في البرنامج مش عارف أحلّها، <tsk> أقعد أدوّر، أدوّر، أدوّر وأقرا في مقالات وبتاع إن إزاي تتحل، تقابلني مشكلة في إن أنا عايز أعمل تغذية بصرية لبعض الديزاينات أقعد أدوّر وأبحث باسم أدوّر على حاجة معيّنة أستخدمها في التصميم بتاعي، فكلّه ده اللي فتَّح معايا إن أنا أتعلّم مهارات البحث.
إمم. إمم. إزاي طيب؟ إمم. تمام. اهم. اهم. امم.
فأنت مش مش متخيّل إنه حاجة زي دي أنا سِبتها في الآخر وما كنت باتعلّمها بس و وCourse كان بالنسبة لي وأنت تقول Course هو اللي علّمك ده، لأ خالص، اللي اتعلّمته، اتعلّمته بنفْسي، لمّا كانت بتواجهني مشاكل. آه.
آه. أيوه، أيوه، فاهمك. طب يعني لو أنت هتقارن بين بين الاتنين، إيه اللي ممكن يخلّي مثلًا الCourse مفيد، أو التعليم إن أنت تتعلّم لوحدك أفيَد مثلًا من الCourse؟
آه.